Oo, halimbawa kailangan mo ng pera, halimbawa mayroon kang, ah, pagkakakilanlan. 'Di ba, iden identification card, ganyan 'no, 'yong pagkakakilanlan mo, oo, dapat nasa hustong gulang ka, tapos kung ilan ang pamilya mo at kung magkano ang budget n'yo. 'Pag, ah, halimbawa ita-type mo 'yon then lalabas 'yong pera. <laughs> Gan'on, oo hmm. Pero hindi pwedeng lumabis, hindi pwedeng lumabis yun kasi nga yung imbento na yon oo, yung imbento na naisip ko para lang sa tamang ano lang yun, kumbaga kung ano lang ang kailangan mo. Oo, may limitasyon lang hindi pwedeng lumabis, hindi ka pwedeng mag-ano, mag-interest nang dahil may, imbentong ganyan, eh. Kumbaga, parang parang ayuda parang ganon, kung kailangan mo at wala kang pambili ng pagkain, ganon. Mm.
Mm. Oo. Yon, oo. Mm. Hmm. Wow! Ang galing ano, pero kailangan 'pag nag Ayun, di ba, yan ang maganda. Oo. Mm, may limitasyon pa rin. Ayan. Oo. Mm. Ayun, nakakatuwa naman, kasi talagang pinag-iisipan mong mabuti yung gagawin mong imbensyon. Tama nga naman, hindi pwedeng puro benepisyo dapat may limitasyon din, di ba? Ang saya na naman ng ating usapan, pano ba yan? <laughs>
Oo. Oo. Tama, tama. Opo. Ayan! Oo, nga. Paano ba yan, oh, uminom ka na ng mga gamot at parang hindi maganda ang boses mo ngayon at oo.
Hay, naku ayun nga, eh! Pero alam mo, salamat kasi napatawag kang muli, talaga namang ako'y naligayahan na naman <chuckles>
Oo. Ay, walang anuman. Sana muli, ah, nga magkausap tayo at ikaw ay oo, magpahinga na para makabawi ang iyong katawan.
Sana nga. Ayan, talaga at talagang parang pipikit na ang aking mata. <laughs>
Oo. Oo, nga. Oh, paano mag ingat ka at oo, magandang umaga ulit sayo at paalam.
Salamat. Paalam naman at kung nasan ka man ngayon ika'y mag-iingat din, hanggang sa muli.
Mm, hanggang sa muli.

Oo, um, para sa akin 'yong kapaki-pakinabang na bagay na na-imbento yun nga po, 'yong pagkakaroon ng mga gadget, computer, laptop, cellphone, talagang napaka-laki n'yan. Ang kapakinabangan n'yan sa ating buhay sa pag-ta-trabaho natin, sa ating mga anak, sa pakikipag-komukasyon, 'di ba? Halimbawa yung sa pagbabayad ng anumang mga bayarin, pwede mo rin gamitin ng o, ang mga gadget na 'yan. Opo. Kaya napaka-laki ng pakinabang natin sa mga gan'yang na-imbento, 'di po ba? Mm.
Mhm. Mhm, tama. Totoo. Oo. Kaya nga, eh, mm. Oo, 'di ba? Online na lang. Mm. 'Yan, tama, oo, imaginin mo nalang kung wala tayong mga gan'yan ngayon ano. <chuckles> Parang napaka
Kaya nga. Paano na lang kung magbabayad tayo ng kuryente, pipila pa tayo. 'Di po ba? Oo.
Totoo, grabe, at para sa isa, sa kagaya natin na nakadepende ang mga trabaho sa pagkakaroon ng kompyuter at internet, 'di ba? Parang napakahirap isipin kung mawawala yung mga gan'yang bagay, paano na tayo? <laughs>
Tama. Oo. Tama, tama. Mm. Kaya nga, hindi hindi na po mawawala 'yan, mas lalo pa yang mag mag, ah, magkakaroon ng panibago yung bang mag-a-update pa 'yan, 'di po ba?
Kaya nga. Oo, sana nga. Yun tama. Nakakatuwa naman ano sa akin din naman, ah, yun din ang aking saloobin, yung mga natatangi at kapaki-pakinabang na bagay sa mga imbensyon na aking kinagigiliwan ay yung tipong makakatulong sila sa pag-save ng oras natin, 'di ba? Yung imbis na mhm.
Mm. Tama, mm. Opo. Opo. Opo, opo. 'Yan. Tama, opo, 'yan kagaya nung opo yung rice cooker niyo isa pang nakakatipid ng oras 'yan siyempre, imbes na binabantayan mo 'yan, 'di ba? May nagagawa kang ibang mas kapaki-pakinabang.
'Di ba? Oo. Kaya nga, eh. Ayun tapos hindi pa masusunog yung sinaing. <chuckles>
Tama. <chuckles> Tama ka, tamang kanin, opo. Tama po kayo diyan.
Kaya nga, eh, nakakamangha. At din yun si rice cooker din pwede ka ring mag-ano magluto ng kagaya nang mga sabaw-sabaw yung mga ganun, 'di ba?
Opo. Opo, tama kayo diyan.
Ayan. Yung parang biglaang nawalan ng kuryente makapagluto ka ng noodles. <laughs>
Opo. Oh. <laughs> Tama naman kayo diyan.
<chuckles> Nakakatuwa, pero eto naman, ah, kung meron tayong mga kinagigiliwan sa mga natatangi nating, ah, imbensyon na paborito. Paano naman kaya sa tingin mo nagbago ang buhay natin simula nang dumating ang imbensyong ito? 'Di ba, malamang naging madali, pero ano pa yung maaari mong, ah, nakikita mong naibigay nitong pagpabago sa buhay natin?
Mm. Oo. Opo. Oo. Opo. Oo.